Ah, okey naman sila sa online classes, actually yung anak ko gustong-gusto niya yun. Kasi unang-una, hindi na siya pumapasok sa eskuwelahan ng pisikal, alam mo yun. Hindi na nag-u-uniform, alam mo yun. Minsan nga hindi na naghihilamos, di ba? Bangon na lang, diretso sa computer. So, pero hindi ako ano talaga ako, matradisyonal ako. Pati, ah, so far wala pa naman akong na-experience katulad nung mga sinabi mo na I hope na huwag sanang maranasan nung anak ko yun, yung sinasabi mong kidnapan at yung mga disgrasya. So, um, hopefully huwag naman sanang ma-experience nung anak ko yun. Kasi hybrid student siya, eh. So, pumapasok pa rin siya ng pisikal, ng face to face.
Hmm. Hindi na nag-u-uniform? <laughs> Hindi na maaga, oo. <laughs> Oo. Oo. Oo. Knock on door. <laughs> Oo nga. Oo, knock on the woods. Tama. So, pray lang talaga tsaka siyempre maingat, doble ingat sa daan kahit malayo yung sasakyan. Mhm.
So 'Eto pala dagdag ko lang, ah, kasi binanggit mo kanina yung bullying. So, yung bullying naman tawag dito, mapa-online naman meron din 'yan, mas laganap pa nga sa online ngayon, eh, 'di ba. Kasi mas malalakas ang loob ng mga nambu-bully kasi hindi naman sila nakikita online, eh. So pero, ah, sinasabi ko lang sa anak ko palagi huwag siyang makisali sa mga gano'n kasi huwag siya magpa-apekto sa gano'n kasi, alam mo yun, bigyan mo ng atensyon 'yang mga 'yan wala naman siyang mapapala dun, eh, 'di ba. So
Oo. Ah, oo. Tama. Oo, tama. Hmm, mm, mm. Mm, totoo. Tsaka bantayan na lang at saka laging kausapin ng mga bata para kahit hindi naman maagad-agad ma-influence, totoo.
ano na lang talaga Mag-focus na lang siya sa pag-aaral, oo. Pati tawag dito sa panahon ngayon, ah, ah, tawag dito, sinasabi ko palagi sa kanya na importante yung edukasyon. Ah, yun din ang magbi mag-aano, eh, magshe-shape sa'yo sa future mo. So, aral-aral lang. <laughs>
Mm, tama. Lalo na oo. Kahit basta yung matematika at saka yung hi ah, tawag nito, science, history, 'yan ang hindi mawawala kapag na pumunta ka na sa totoong buhay. Lalo na yung mathematics, naku, talaga yung mathematics na 'yan minsan nagiging problema ko pa 'yan dahil hindi ako nakapag-aral nang maayos. Dahil sa buhay sa totoong buhay pala kailangan na kailangan mo 'yan lalo na kapag bumibili ka. <laughs>
Tama. 'Yan. Talaga? Oo. Tama, tama. Pero pasalamat na lang tayo graduate na tayo pareho. So, yung pamangkin mo pagsabihan mo na lang palagi na mag-iingat siya sa online, mapa-online, mapa-tradisyonal. So, inga ano na lang, subaybayan na lang natin yung mga kabataan ngayon sa mga ganyan, igabay na lang natin sila.
Totoo. Mm. Tama, tama. Namana. Oo. So, maraming-maraming salamat, um, sa lahat ng mga advice. <laughs> So, yun na nga yung mamaya sabihan ko yung pamangkin ko sa mga disadvantage at advantage. At saka mag matatapos din naman naman ang online. So, ayun. Um
Marami ding salamat sa'yo. Yun, oo. At, ah Yun. At, ah Oo. Salamat ulit, ah, maraming salamat. Ingat ka.
Of course. Ikaw din, ingat din. Paalam! Sige, magbreak